Hı hı, hı hı. Yani aslında bir bakıma belki korkuların seni bazen durduruyor, öyle anlıyorum. Hı hı.
Evet. Hı. Evet, bence de. Yani, o yüzden sana en başta dedim, hani, bence en büyük engelim aslında kendi korkularım, eee, tereddütlerim diye. Eee, bir yerde çok düşünmemek gerekiyor sanırım. Eee, hani, bir şeyi çok istiyorsan, eee, mükemmel yapacaksın diye bir şey yok. Eee, hayat öğrenmeden ibaret. Bu bir döngü, ııı, ve, eee, hani, kendime yanlış yapmak için de fırsatlar vermeliyim ve burada yani başka bir insanı utandırmak, ııı, ya da işte sorumluluğunu tam yerine getirememek diye düşünceler, ııı, hani beni sadece eksiltir büyük bir ihtimalle.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlik Hı hı. Evet, kesinlikle. Çünkü, hani, anladığım kadarıyla birazcık, hani, bu başkalarını utandırmaktan korkuyorum hissinin hani birazcık nereden geldiğini de anlamaya çalışıyorum. Hani, emm, neden başkasını utandırmak? Evet, yani, bazen, hani, acaba biraz bencilliğini unutup biraz başka insanların senin hakkında ne düşündüğünü çok mu önemsemeye başlıyorsun acaba? Yani, ımm, belki aslında hatalarınla kabul edilmek de aslında bir tercih ama onu seçmiyorsun da sanki hatalarımı insanlar görmesin, onları utandırmayayım gibi bir hissiyatın mı var acaba?
Hı hı. Ya, bu karakter galiba Olabilir. Yani olabilir. Hı hı. Evet, yani, şöyle, hatalarımı insanlar görebilir. Öyle bir problem yok ama benim hatalarım ya onları negatif etkilerse diye bir düşünce oluşuyor bende.
Hı. A. Hı hı. O ya onlar, yani üzülürler gibi mi? Hı hı.
Ya, yoksa her insan hata yapar. Emm, ama işte he
E onları negatif etkilerlerse derken, hani, onlar üzülür, hani bana biş benim başıma bir şey gelirse gibi bir his mi yoksa başka türlü bir his mi?
Ya şöyle, mesela yine örnek vereyim, bu olmuş bir şey değil ama olur mu diye benim kafamda, hani, dönen bir durum.
Hı hı.